Total. As as empresas que que ignoram tecnologias cada vez as coisas ficam ficam mais, eh, tecnológicas, né. E até muito se fala sobre substituição, né. "Ah, você vai ser substituído por uma máquina e tal". Pô, cara, imagina, eu até fiz uma analogia esses dias numa conversa que eu estava tendo, também, no trabalho, que era o seguinte. As pessoas falaram: "Ah, você não tem medo de" era um era um debate com grupo assim, tipo, na hora do almoço, E a galera estava falando: "Pô, você não acha que, né, o nosso trabalho vai ser substituído?" Eu falei: "Cara, provavelmente, mas, talvez, eh", imagina. Se imagina quando inventaram a roda. Quem carregavam os carregava as coisas? Como é que você ia pra outros lugares? Você carregava as coisas na mão, mano. Você pegava a pedra com a mão e depois inventaram a roda e v viram que os animais podiam, né, junto com a roda, ali, aproveitar e depois veio a parte do do a parte da, eh, mecânica e tal. Você imaginou o cara será que o cara ficou triste porque inventaram a roda e fizeram um carrinho de mão pra ele carregar, eh, o o material que ele tinha que levar, literalmente na mão, com um balde nas costas?
Exatamente. É. <laughs> Fica compliacado, né. Uhum. Sim, sim. Ai, ai. <chuckles> Pois é, não é. É. É a evolução. Uhum. <laughs> Ah, cara. Provavelmente muita gente ficou, cara. <laughs> É complicado, mas acho que as pessoas têm medo das mudanças, sabe. Eu acho que o problema maior é isso. E aí, voltando a falar das crianças, né, elas não vão ter esse medo. Elas já vão estar lá com a tecnologia, né. Já vão nascer com isso, né.
Pô, cara, eh, entendeu? Uhum. Poi é. Exatamente, eu acho eu acho que a galera da dessa nova geração, né, é isso que você falou. Eles não têm criança, geralmente, não têm medo das coisas, né. Eh, tem inclusive tem um estudo que só tem alia a criança só nasce com 2 medos na vida dela. Um é de altura, se se eu não me engano, quando bem criancinha mesmo, ela tem medo de altura.
Exato, exato. Ah. <laughs> Já sabe, né.
E o outro é medo, eh, de alguma outra coisa, eu lite realmente, não lembro. Mas eu sei que o ser humano, de uma maneira geral, só nasce com 2 medos na vida. E que são medos, assim e todos os outros, ele aprende. Entendeu. Então assim, eu como as crianças já não nascem com esse medo e a tecnologia já é uma realidade, eu acho que isso só vai fazer as crianças se transformarem em em adultos mais mais eficientes nesse quesito, igual antes a gen
Uhum. Caramba, interessante isso. É. Pois é. <chuckles> Pois é, exatamente isso, cara.